بصراحة يعني عشان أنا عارف إن سياسة الشركة اللي أنا كنت شغال فيها مش أحسن حاجة برضه، وإن أنا لو رُحت قدِّمت شكوى والكلام دوَّة يعني ممكن ياخد وقت، وفي الآخر برضه ما يوافقوش على كلامي، فقُلت خلاص بقى اللي هو ما لهاش لازمة، آه على إيه بقى، خلاص ما لهاش لازمة. هامشي وخلاص، زائد زا يعني، آه. يعني فاكرة لمّا قُلت لِك في الأول إن أنا أصلًا الشغل دوَّة كان مسبِّب لي إرهاق شديد جدًا، وإن الش الشغل أو الشركة مش مراعية الإرهاق دوَّة؟
اهم. أوكي. على إيه بقى؟ آه، آه. حلو أوي، آه، آه، فده كان القرار نابع إمم، اتفضل. بالضبط. اهم، لأ، هو واضح إن هو مش فكرة بس إن الشركة مش مراعية، هي الشركة ماشية بنظام يرهق الناس أساسًا، فكرة إن أنت ما عندكش، آآ، آآ، آآ استقرار في مواعيد العمل، ما عندكش استقرار في مواعيد الأجازات، لأ الموضوع مُرهق، آآ آآ، نفسيًا، بدنيًا، عقليًا، كُلّ حاجة، آه.
دوَّة. مضبوط. مضبوط. جدًا. فعليًا، حرفيًا، واخدة بالِك، <chuckles> مع إن فلوسها كويسة، يعني ال بأمانة، من أحسن الشركات اللي أنا اشتغلت فيها، وفلوسها كويسة جدًا، ولكن هتعمل إيه الفلوس لمّا أنا أتعب نفسيًا ويعني، وأرُوح لدكتور يعني <chuckles> هاخد الفلوس اللي أنا باخدها منهُم، وأرُوح أرُوح أحجز عند دكتور نَفْسي، اللي هو يعني.
إمم، كُلّ حاجة. اهم. إمم. بالضبط، وجسديًا، كُلّ حاجة. <chuckles> تتعالج بيها. آه، آه، تتعالج بيها، بالضبط، ما استفدتش حاجة، <chuckles> فعلًا، إمم.
آه، فلأ، آه، أرُوح أتعالج بيها. بالضبط، طَب وليه؟ وليه؟ وليه؟ وليه نقول حانعمل كده؟ ما أنا بالفعل عَمَلت كده.